आजकल क्या हो रही है ना कि मेरे को ना आराम करने का समय ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं जितना चाहती हूँ कि मैं रोज़ आराम करूँ, पर मेरे ऑफ़िस में इतना मुझे काम होता है ना कि मैं आराम कर ही नहीं पाती हूँ। बल्कि ऐसा हो रहा है आजकल कि ऑफ़िस का काम मैं घर पे लेके आ रही हूँ, क्योंकि लम्ब वहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं कि लास्ट मंथ चल रहा है, इस वज़ह से आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इतने सारे काम मैं कैसे करूँ और इस बीच में मैं आराम कैसे करूँ? क्योंकि देखिए बिना आराम नहीं आराम करती हूँ ना तो मेरा सर दुखता है, मेरा मतलब हेल्थ तक इधर से खराब हो रहा है, मैं खाना-पीना भी ढंग से नहीं खा पा रही हूँ। क्योंकि मैं सीधे 8 बजे क ऑफ़िस जाती हूँ, डायरेक्ट मैं 6 बजे आती हूँ। तो इस बीच में ना मुझे बिल्कुल भी आराम करने का समय ही नहीं मिलता है, मैं बिल्कुल भी ऐसा आदत नहीं बना पा रही हूँ कि मैं थोड़ा-सा आराम करूँ या फिर ना मैं थोड़ा-सा व्यायाम ही कर लूँ, ताकि मुझे थोड़ा-सा सुकून मिले। मैं जो काम को घर लेके आती हूँ ना, मैं रात में चलो मैं अ, 6 बजे आती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ फिर खाती हूँ, फिर बर्तन-वर्तन थोड़ा-मोड़ा धोती हूँ। उसके बाद कब 11 बज जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है, उसके बाद मैं जो काम को घर लेके आती हूँ, फिर वो काम करती हूँ, फिर रात भर थोड़ा-मोड़ा सोती हूँ, उसके बाद लगता है सुबह जल्दी उठना होता है, क्योंकि मुझे ऑफ़िस जाना है, इस बीच में ना मुझे मतलब आराम करने का समय ही नहीं मिलता। मैं रात में भी ऐसा होता है कि मोबाइल का कभी जीमेल चेक करना होता है, कभी दोस्तों का कॉल आ जाता है, तो नींद मेरी उस रात में मतलब खराब हो जाती है, तो जिसके बीच ना मुझे आराम करने का ना बिल्कुल भी समय ही नहीं मिल रहा है। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने न दिनचर्या में ना आराम का एक मतलब ड आदत डालूँ, कि हाँ चलो कम से कम ऑफ़िस में 10 मिनट का ही तो आराम करूँ मैं। फिर इधर से मैं इतना तनाव महसूस कर रही हूँ ना और मैं ऑफ़िस छोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि क्या है ना मेरी थोड़ा परेशानी चल रही है पैसों की, तो इस वज़ह से मैं ऑफ़िस नहीं छोड़ रही हूँ। और कोई और ऑफ़िस में ढूँढ़ भी नहीं रही हूँ काम क्योंकि आजकल ये हो रहा है ना कि आजकल दुनिया में काम बहुत कम मिलता है। ये मैं कोशिश भी की कि, चलो मैं अ, कहीं और अप्लाई करते हैं पर वो मुझे वहाँ भी काम नहीं मिला। मैं सोची कहीं और करेंगे तो शायद मुझे इतना काम का बोझ ना आए और मैं थोड़ा-सा आराम कर सकूँ, मेरा थोड़ा-सा हेल्थ पे अपना ध्यान दे सकूँ, क्योंकि खाना-पीना में भी मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तो कृपया करके कुछ ऐसा मुझे सुझाव दें ताकि ना मैं ये समस्या से निकल सकूँ।
जी, जी। देखिए, मतलब की जैसे की आपने बताया कि मतलब आप अपने दिनचर्या में काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें ऐसी देख रहे हैं कि मतलब जिससे आपको मतलब आराम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। देखिए, मुझे कुछ बताइए पहले तो आप जैसे मैं आपको सलाह देने से पहले कुछ चीज़ें और पूछना चाहूँगा कि मतलब आपकी दिनचर्या मतलब अभी मतलब कैसी दिखती है आपको? की वो मतलब बिल्कुल ही ऐसी चल रही है कि मतलब दिन भर आप बिज़ी हैं या फिर आपको मतलब तनावपूर्ण है बहुत ज़्यादा? आप मुझे उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
हुँ। जी। हुँ। जी, जी। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी मेरी दिनचर्या है ना कि मैं मतलब सुबह 6 बजे उठती हूँ, उसके बाद नाश्ता बनाती हूँ, फिर मैं नाश्ता करती हूँ। फिर मैं 7 बजे ना कब 7 बज जाता है पता नहीं चलता फिर 7 बजे मैं ऑफ़िस के लिए निकलती हूँ क्योंकि ऑफ़िस ना मेरा बहुत दूर है जिसकी वज़ह से मुझे पैदल चलना पड़ता है तो इतना मैं थक जाती हूँ ना कि ऑफ़िस में कभी-कभी तो मैं अ, खड़े-खड़े सोने की कोशिश करती हूँ फिर कोई मुझे डाँट देते हैं कि तुम यहाँ सो नहीं सकती हो। तुम यहाँ कैसे सो सकती हो? ये काम करने का जगह है। इसकी वज़ह से ना मेरे काम पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है व म दोपहर में भी मैं थोड़ा-सा लंच करती हूँ फिर तुरंत काम करना पड़ता है, क्योंकि आखिरी महीना चल रहा है तो इस वज़ह से मुझे और ज़्यादा काम दे दिया गया है और फिर मैं घर आती हूँ तो फिर वही डेली का चलता है मेरा मतलब मैं अपने रूटीन में आराम डाल ही नहीं पा रही हूँ फिर घर में आओ फिर वही काम करो पर अग अ अ, फिर खाना खाओ बर्तन धो। उसके बाद थोड़ा-मोड़ा जीमेल ये सब चेक करो कि क्या आ रहा है ऑफ़िस से? नहीं आ रहा है फिर जो बचा-खुचा काम होता है ना मुझे कॉफ घर अगर में आकर करना पड़ता है क्योंकि घर आकर काम नहीं करते हैं तो बड़े सर गुस्सा करते हैं कि आप काम ढंग से नहीं कर रहे तो आपको जॉब से निकाल देंगे सब अपना मैनेज करते हैं आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि ना मैं अपने परिवार सब को भी बोली थी कि मुझे अभी काम नहीं करना है म मैं ना पढ़ना चाहती हूँ। तो मे घर में स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है तो मम्मी-पापा बोल रहे हैं नहीं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता अभी मैं तुम काम करो और खुद से पढ़ाई करो। तो इस वज़ह से ना मैं घर में भी पैसे भेजती हूँ तो तो मुझे काम करना पड़ता है मैं पढ़ाई अभी छोड़ चुकी हूँ क्योंकि मुझे आराम करने का समय नहीं मिल रहा है तो मैं पढ़ाई करूँगी कैसे? तो इस वज़ह से ना मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा है कि ताकि थोड़ा-सा आराम कर सकूँ और उसके बीच ना मैं अपना थोड़ा-मोड़ा जो मुझे पसंद है जैसे व्यायाम करना या फिर अ, डांस करना ये सब भी मुझे पसंद है तो मैं कुछ भी इसमें से नहीं कर पा रही हूँ। जी।
जी, जी। जैसे आप बता रहे हैं आपको समय नहीं लग पा रहा है। देखिए अगर आप सोचे आराम से तो मुझे ज़रा ध्यान से बताइए मतलब जैसे, जैसे आप ऑफ़िस भी जाते हैं तो लगभग सप्ताह में 2 दिन छुट्टी भी होती होगी जो आपका सप्ताह के अंत के अंदर। तो क्या उन दिनों भी आपको मतलब आराम का समय मिलता है, नहीं मिलता है? या फिर जब आप ऑफ़िस से घर आते हैं तब आपको आराम का समय मिल पाता है या नहीं मिल पाता है? इसके बारे में मुझे थोड़ा-सा बताइए आप।
हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। जी, देखिए मुझे ना सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिलता है वो है इतवार को। तो इतवार को ना मुझे घर जाना पड़ता है। क्योंकि घर वाले बोलते हैं नहीं तुमको यहाँ आना है, यहाँ पे बहुत सारा काम है, यहाँ पसरा हुआ है, पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो कौन करेगा काम सब। क्योंकि मेरे भाई ना अधिकतर हो के बाहर ही रहता है। उसको अपना करियर बनाना है, तो बोलता है मैं नहीं आऊँगा, मैं बाहर ही रहूँगा तो आप सब सँभालिए। तो जिस वज़ह से ना मुझे इतवार को भी घर जाना पड़ता है, वहाँ पे सब कोई देखभाल करनी पड़ती है। जो राशन रहता है सब कुछ मुझे लाना पड़ता है। दिन भर का जो-जो काम पापा बोलते हैं तुम ये करो, वो करो। पूरा मतलब पूरा इतवार ना मेरा इसी में चल जाता है। फिर मैं सुबह मंडे को आती हूँ, फिर मैं वही ऑफ़िस जाती हूँ। तो मेरा वीकेंड तो पूरी तरह से ऐसे ख़राब ही हो जाता है उसमें तो मतलब आराम करने का तो मुझे समय मिलता ही नहीं है।
देखिए जैसा आपने बताया कि मतलब आराम करने का कुछ समय नहीं मिलता है। देखिए कभी-कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिसमें जब आप उन्हें करते हैं, तो आनंद मिलता है। वही आनंद मतलब आराम की तरह होता है। तो मतलब आपकी कोई सी मतलब ऐसी एक्टिविटी है, जिसमें मतलब आप सो नहीं रहे हैं, आप लेट नहीं रहे लेकिन उसके बाद भी जब आप उस कार्य को कर रहे हैं, तो आपको मतलब वो आराम देती है?
जी। हुँ। हुँ। जी देखिए। ऐसा तो कुछ अभी ख़ास हुआ नहीं है। पर क्या है ना मैं सॉन्ग सुन के सोती हूँ ना तो मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है। मुझे थोड़ा-सा आराम देता है। पर क्या होता है फिर परिवार का कॉल आ जाता है। तो कुछ परेशानी बताने लगते हैं कि यहाँ पैसे कमी हो रही है, पापा की तबीयत ख़राब हो रही है, तुम मुझे पैसे कब दोगी? यहाँ पे भैया तुम्हारा भाई भी बोल रहा है पैसे चाहिए मुझे। तो मुझे समझ नहीं आता है कि आख़िर इस सब से परेशानियों कैसे निकलूँ? तो रात भर तो मतलब मेरा यही सब सोचने में यार जिस वज़ह से ना मुझे बिल्कुल भी आराम करने का समय नहीं मिलता। मतलब मैं जितना भी चाहती हूँ चलो थोड़ा गाने सुन के सोऊँ या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करूँ अ, ल थोड़ा एक्सरसाइज़ कर लूँ या फिर कहीं बाहर रात में टहलने चल जाऊँ। तो शायद मुझे आराम मिलेगा या फिर अ, मुझे सुकून भी मिलेगा कि अ, मतलब ये सब चीज़ों से ना मैं थोड़ा दूर जा रही हूँ। तो फिर भी मुझे न बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा है कि मैं अपनी आराम का जो आदत है ना वो मैं अपना आजमाऊँ और वो आदत को ना मैं डेली रख सकूँ कि मुझे डेली आराम करना है तो करना है पर ऐसा हो नहीं पा रहा है मेरी ज़िंदगी में।
जी देखिए, कुछ मैं आपको सलाह बताऊँगा आगे चल के जिससे आप ज़रूर मतलब वापस अपनी दिनचर्या पहले जैसा कर पाएँगे। बस मेरा अंतिम प्रश्न ये है मतलब ये बताइए मतलब क्या कोई मतलब बाधा है जो मतलब आपको बिल्कुल रोकती है मतलब की
हुँ। जी। हुँ।
आप बिल्कुल भी मतलब आराम नहीं कर पाएँगे? जी।
जी। देखिए, बाधा यही है कि मेरे परिवार वाले ना अधिकतर मुझे म मतलब दवाब देते हैं कि पैसे दो और मेरे काम भी इतना बढ़ जाता है ना मेरा मतलब जहाँ मैं काम करती हूँ। तो ये सब चीज़ों से ना मैं मतलब इतना तनाव में रहती हूँ कि इस वज़ह से ना मुझे आराम करने का समय ही नहीं मिलता है। इतना बोझ में ऐसा लगता है मेरे ऊपर इतना बोझ आ जाता है ना कि मेरे पास समय थोड़ा-सा तो समय मिले ताकि मैं आराम कर सकूँ ये सब चीज़ों मेरा दिन भर मेरा चल जाता है। बल्कि रात में भी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि रात में मुझे इतना काम रहता है कि ऑफ़िस का कभी काम घर ले आती हूँ। तो घर में वो काम करती हूँ। तो काम करते, करते कब 2 बज जाता है मुझे पता नहीं चलता है। फ़िर 2 बजे सोती हूँ फ़िर सुबह उठती हूँ तो थोड़े-से समय में क्या ही मुझे मिलेगा आराम 2-4 घंटे तो मतलब यूँ ही मेरे चले जाते हैं तो मैं चाहती हूँ थोड़े दोपहर में भी सोऊँ थोड़ा-सा ना मैं चाहती हूँ थोड़ा अगर मैं ऑफ़िस से आऊँ ना तो थोड़ा थक जाती हूँ तो मैं सोना चाहती हूँ। आराम करना चाहती हूँ। मैं दिनचर्या में ना इसे जोड़ना चाहती हूँ। पर ये मैं ये कर नहीं पा रही हूँ पता नहीं मैं ऐसा क्यं क्या करूँ जो मैं अपना दिनचर्या में ना मैं अपने आराम अपने इस आदत को ना मैं सुधारूँ।
जी देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले तो आप परेशान मत होइए, आपकी दिनचर्या में ज़रूर बदलाव आएगा। बस आप मेरी कुछ सलाह है उन्हें अपनाएँ। देखिए सबसे पहले क्या करें अ, छोटे मतलब तय समय से शुरुआत करें। मतलब शुरुआत में मतलब बहुत ज़्यादा समय निकालने की कोशिश ना करें, रोज़ सिर्फ़ 5 से 15 मिनट तक का मतलब एक तय समय रखें, छोटा लक्ष्य पूरा करना आसान होता है। और वही मतलब एक आदत की मतलब नींव बनता है। देखिए रूटीन में ना पक्की जगह दें आप आप उसे। जैसे आराम को अगर समय मिला तो वाली चीज़ ना बनाएँ, इसे मतलब किसी तय काम से जोड़ दें। जैसे सुबह उठने के बाद या फिर दोपहर खाना खाने के बाद या फिर सोने से पहले। चाहे तो अलार्म या फिर रिमाइंडर भी आप लगा सकते हैं जिससे कि आप इसे अपने रूटीन में एक पक्की जगह दे पाएँगे। साथ ही क्या करे आप मतलब, आराम को ना एक पसंदीदा मतलब गतिविधि से भी जोड़ें। जैसे कि ऐसी एक्टिविटी चुनें जो आपको अच्छी लगती हो, ना कि जो आपको करनी चाहिए लगती हो। देखिए जब आराम ना मज़ेदार होता है तो उसे टालने का मन नहीं करता है और आदत जल्दी बनती है। जैसे आप अपने दोस्त के साथ घूमने चले गए। आप क्या बोलते हैं, अ, अपने किसी दोस्त से बात कर रही हो फ़ोन पे तो ज़रूर आप उसमें मतलब फ़िजिकल एक्टिविटी कर रहे हो। लेकिन जब आपको उसमें आनंद मिलेगा तो वो भी आपके लिए एक आराम की तरह ही है कि आपका मन जो है वो दोबारा से फ्रेश हुआ है और तरो ताज़गी उसे महसूस हुआ है। तो ऐसे में जब आप अ, वो चीज़ महसूस करेंगे
हुँ। जी। जी। हुँ। जी। जी। हुँ। जी। हुँ। कि हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। जी।
तो आपको उससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। देखिए और साथ में क्या करिए मतलब पर्यावरण और सीमाएँ मतलब तय करें। देखिए आराम के समय फ़ोन तो एक तो साइलेंट रखें।
हुँ। जी।
और साथ में मतलब काम से जुड़ी चीजों से दूरी बनाएँ और एक छोटा-सा शांत कोना तय करें। <chuckles> जब माहौल सहायक होता है तो मन ना जल्दी रिलैक्स करता है। क्योंकि जैसे आपको मैं बताऊँ जब आप आप सो रहे हैं और जब सोते वक़्त जब आप स्क्रीन देखेंगे सोने से पहले तो आपको जल्दी से नींद नहीं आएगी। ऐसे में बेचैनी वग़ैरह ये सब चीज़ें होती हैं। आज के समय में ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है। तो आप क्या करें, सोने से पहले फोन वग़ैरह ना देखे फोन वग़ैरह को बिल्कुल दूर रख दें जिससे कि आपका मन शांत होके आराम से सोए। और देखिए और थोड़ा-ना अपराध बोध भी छोड़ें। देखिए खुद को याद दिलाएँ कि आराम ना समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि ऊर्जा और मतलब मानसिक संतुलन की एक जरूरत है। देखिए अच्छा आराम ना आपको अगले काम के लिए ज़्यादा प्रभावी भी बनाता है। देखिए, आप अगर ये मतलब छोटा-सा मतलब डेली रूटीन भी अगर इसमें लाएँगे, जो-जो मैंने आपको बताया है, तो इससे ज़रूर मतलब आप अपने मतलब दैनिक जो आपके विश्राम की जो आदत बनाना है, आप उसे ज़रूर बना पाएँगे। जी।
उ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ, हुँ। अच्छा। जी। उ, जी। जी, बिल्कुल। आपने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी है। मुझे अभी बहुत अच्छा महसूस भी हो रहा है कि अगर आप जो-जो बोले अगर मैं वो करूँ ना तो शायद मे मैं दिनचर्या में आराम को जोड़ पाऊँगी और मैं आराम कर पाऊँगी। तो इतनी अच्छी सलाह देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, मैं भी आशा करता हूँ कि मतलब जो भी मैंने आपको सलाह बताई है उसे आप धीरे-धीरे और छोटा कर-कर के आप उसे अपने रूटीन में लाएँगे। जैसे कि मतलब छोटे और निर्धारित समय आप शुरुआत करना करेंगे, अपने रूटीन में उसे मतलब जगह देंगे और अपने आराम को मतलब पसंदीदा और मज़ेदार गतिविधि से भी जोड़ेंगे। और पर्यावरण और सीमाएँ सेट करके उन्हें व्यवस्थित करेंगे कि जिससे कि आपने दैनिक विश्राम की उसमें आदत बना पाएँगे। जी।
जी। जी। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।